Ja, äh, muss ja auch ist ja auch kein ein, also, ja muss ernst genommen werden.
Es ist nicht wie in Amerika, dass ich jetzt zu Walmart gehen kann und mir da 'ne Waffe kaufen kann.
Ne. Also, ich habe schon lang keinen Walmart mehr gesehen, wo man's kann, aber habe schon. Ja, ja, also in Kentucky war's, glaube ich, das letzte Mal, wo ich 'n Walmart gesehen habe, wo man das kaufen kann. Aber bei uns jetzt gibt's das im im Walmart nicht mehr.
Ja, okay. Ja. Mhm. Ja. Warte mal, Kentucky liegt in Texas, ne?
Kentucky ist bei Tennessee 'n bisschen höher.
Ja, Texas.
Ja, so, ja.
Ja, ja, ja, klar, natürlich. Da darf man's. <laughs>
<laughs> Ja, da gibt's so Sachen noch in Walmart. Ähm ne, aber bei mir jetzt hier gar nicht, ne. Ähm, ja, aber ich gehe auch gern, ähm, in so 'ne so 'ne, äh, sch hm, wie nennt man das, Schießbahn? Schieß Schießstand, ja, gehe ich auch gerne mal hin. Also ja, macht schon 'n bisschen Spaß. Ich ha
Ja. Auf 'n Schießstand meinst du? Mhm. Ja. Manchmal macht's Spaß, ja.
Ja, ähm wenn man trifft, wenn man's Target trifft, ne? Also, <laughs> äh, kommt auch mal vor, dass man's nicht trifft so, ne? Aber <laughs> macht mehr Spaß, wenn. Ja, ja, aber schön. Ja, Prüfung ist meistens 'n bisschen nervenaufreibend, genau. Aber du gehst jetzt Serie schauen und wenig Stress.
Ja, ja. Das stimmt. Ja, da hast du vollkommen recht mit. Hm, ja, auf jeden Fall. Stressig. Ja, ist stressig.

Ja, es ist halt ein rein und reindrücken und auskotzen, ne? J
,ja, ja, so ging's mir auch. Überhaupt, wenn so viele Prüfungen nach und nach so f also so Schlag auf Schlag sind, dann hatte ich das Gefühl manchmal, da bleibt gar nix mehr hängen. Also mein Gehirn ist überfüllt und es müsste mal wieder alles rauslassen und ist aber nicht so schnell passiert, wie's wieder reinmusste und, ähm ja, da hatte ich auch mal so 'ne Phase, wo ich wo gar nix mehr reinpasste, ne? Grad so die Prüfungszeit also die letzten paar, äh, Prüfungen, die gingen dann auch we äh, in den Eimer. Also
Ja. Ja. Ja. Okay.
da hat also da war ich fertig, ne, ja leider.
Okay. Also wenn ich so da drüber nachdenke damals in der Studienzeit, e gut, ich habe auch zwischendurch be so Ausbildungen gemacht. Da muss ich natürlich auch Prüfungen able also nicht Ausbildung, Weiterbildungen.
Ja.
Und da habe ich mir halt immer str da hatte ich immer Stress, weil ich hatte ja immer meinen Chef im Nacken sitzen, ne? Der hat dann dafür bezahlt und ist dann davon ausgegangen, dass ich das direkt bestehe. Ja.
Hm. Ja. Oh, das ist ja dann noch schlimmer, wenn jemand anderes so investiert ist, ne? Ja. Ah, dann will man die Person ja auch nicht enttäuschen.
J Äh, das Ah was heißt enttäuschend? Ich hätte dann bestimmt Ärger bekommen, ne? Also, hätte er ja 'ne Nachprüfung zahlen müssen oder Gott weiß was alles, ne? Also es waren so Sachen, ich weiß das noch, ich habe zum zum, äh, Junior Projektmanager habe ich noch 'ne 'ne Weiterbildung gemacht und, äh, die war auch Arsch schwer und, ähm, ich weiß noch, ich habe die knapp bestanden, knapp.
Ja, oder? <chuckles> Ja. Okay. Knapp ist egal, wie knapp, Hauptsache bestanden. Ne, also
Da sagst du was.
mir wäre das egal, wie viel oder wie wenig he eh, äh, ich da bestanden hätte, bestanden ist bestanden, ne? Da fragt ja keiner danach: „Wie viel hast du da richtig gehabt“ und Wurst. Ja, da fragt nie jemand nach. Für mich war, glaube ich, die schlimmste Prüfung meines Lebens der Führerschein. Also ja, also da hatte ich richtig Schiss vor. Ich muss dabei sagen, meine Prüfung hat sehr l also mein mein Führerschein hat sehr lange gedauert. Ich habe echt die ganze 2 Jahre ausgenutzt, ähm, weil ich halt zwischendurch halt auch mit Arbeit und ähm, meine Arbeit war ich musste Bahn und Bus und Straßenbahn benutzen. Also das war immer zeitlich
Richtig, richtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Wirklich? Okay. Okay.
ähm, unvorteilhaft, die Termine wahrzunehmen und ja, dann hat es sich gezogen.
Mhm. Verstehe.
Ja, aber die Prüfungen selbst also die schriftliche Prüfung war okay, das war jetzt kein Thema. Aber so die praktische Prüfung war für mich, ähm ja, nervenraubend. Weil da sitzt du ja in 'nem Auto
Mhm.